Ich wenn ich jetzt jemandem 'n Tipp geben müsste, ähm, wie man dann auch so vielleicht bewusst irgendwie in 'ner neuen Stadt 'nen 'n Spaziergang oder eben 'nen Rundgang macht, dass du sagst, ja, auf jeden Fall, äh, auch offen sein, ähm, dann auch von den Menschen irgendwie so 'n bisschen überrascht zu werden oder eben was Neues zu lernen, oder was auch immer.
Mhm. Au auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, ja. Würde ich jedem ans Herz legen, da offen auf die Menschen ähm, zuzugehen, ja, das die Gespräche suchen. Ich denke, das das hat noch nie geschadet, ja, dass man einfach sich, ähm, freundlicher austauscht, ja, da die die die in den seltensten Fällen sind ja die Leute dann, ähm, verärgert darüber, ja. Also, da macht man wirklich durchweg eigentlich nur positive Erfahrungen oder auch wenn man mal irgendwie 'n Tipp möchte, wo wo man gut essen kann oder wo wo es gibt, 'ne gute Bäckerei oder so in der Nähe. Da sind die Einheimischen sehr gerne hilfsbereit, ja, weil das da profitieren die Einheimischen ja genauso davon. Das ist ja quasi dann 'ne tolle Win-Win-Situation. Genau, also, da
Ja. Das stimmt. Hm, ja. Ja. Genau, genau. Mhm. Das ist richtig, ja. Ja. Und und, hm, ja, ist dann auch für die Authenzizi Authentizität, also, diese authentische Erfahrung dann auch natürlich 'n super Weg, ne, um, äh, dann wo zu essen, wo auch die Einheimischen essen gehen oder Kaffee zu trinken oder was auch immer das ist. Ja, dann auch kulinarisch.
Ganz genau. Richtig, ja, dass man dass man dann wirklich mhm, ganz genau, da lernt man dann wunderbar die einheimische Küche, die unverfälschte Gerichte dort kennen, ja. Also, das ist 'ne ganz tolle Möglichkeit.
Mhm.